Oui, bien sûr, c'est toujours de l'éme l'ém l'émotion en 1er lieu donc heu, que ce que ce soit au niveau de du milieu social mais heu, des fois aussi, pareil, quand il y a la famille que qui arrive, heu heu, ma famille côté espagnole, on met des musiques espagnoles pour que on sait que notre tonton vient de l'Espagne du coup forcément, on met des petites musiques espagnoles pour l'accueillir. Oui, c'est vrai que c'est assez c'est assez mixte, heu, pour être tout honnête donc ce qui est quand même avantageux. On peut passer du musique française à du opéra et ténor donc c'est vrai que c'est assez c'est assez donc si on me demande un jour une question du mode: «Si heu, quand il y a c'est quoi ton goût musical?» Bah c'est un peu varié. C'est vrai que c'est un peu varié, j'ai pas de une grosse tendance, c'est en fonction des émotions, heu, comment je me ressens aujourd'hui, heu, q heu, si je fais du sport également donc heu, pas mal de facteurs différents, quoi.
Ouais donc tu as tu as quand même pu avoir beaucoup d'influences différentes. Mmh mh. <chuckles> OK.